เออ จริง ๆ แล้ว โอเค โอเคมาก ๆ เลยนะคะ แต่ แต่คุณคะ อันเนี้ยเราจะบอกว่า <tsk> เราอะเคยทำ แต่ว่าเราอะมีความ มันน่าจะเป็นที่ตัวเราเองแหละ น เรื่องของทัศนคติของเราเอง คือเราก็มักจะเกิดความรู้สึก
อา
ผิดที่บล็อกเวลาอันเนี้ยในระหว่างการทำงาน คือตัวอย่างที่แบบเหมือนกับที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็คือแบบสมมุติแบบเหมือนกับเราอะ พยายามจัดเวลาแบบประมาณ 10 นาที อะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นเลยนะ เพื่อตัดการสื่อสาร อะไรพวกเนี้ย นั่งพักสงบ ๆ เนาะ เพื่อแบบเหมือนกับ reset สมองให้ตัวเองทีเนี้ย แต่หัวเราอะ คุณรู้ไหม ทำยังไง? คิดวนอยู่นั่นแหละเรื่องงานน่ะ เออ คือเราก็กังวล กังวลแหละว่า เฮ้ย ทีมเขา แล้วจะมองว่า เราแบบเหมือนกับละเลยงานในช่วงที่แบบเหมือนในเวลาทำการ อะไรหรือเปล่า? คือเราจะมีความรู้สึกผิดนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอะ ไม่แน่ใจว่าคุณพอจะมีแนวคิด ยัง ไงให้เราแบบเหมือนกับ เลิก เลิก เขาเรียกว่าไงนะ ไม่ ไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้อะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ได้เลยค่ะ เอาจริง ๆ นะคะ มันก็ไม่ผิดอะค่ะสิ่งที่คุณคิด เพราะว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทการทำงานเนาะ แล้วก็ใส่ใจเพื่อนร่วมงานมาก ๆ เลยอะค่ะ ช่วงเวลาที่เราพักสั้น ๆ น่ะค่ะ เราบอกกับตัวเองก่อนว่า อนุญาตให้ตัวเองก่อนค่ะว่า "ไม่เป็นไร วางงานไว้ก่อนอีก 10 นาทีเจอกันนะจ๊ะ" คือเดี๋ยวเรามาคิดต่อ เพราะฉะนั้นแค่ 10 นาทีอะค่ะ บอกกับตัวเองว่า ให้เวลาให้ตัวเองหายใจหน่อยเนาะ เพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าฝืนไปอะค่ะ มันพลังใจก็ไม่มี คือไม่ต้องรู้สึกผิดเลยค่ะ บอกกับเขาว่าเปลี่ยนจากความรู้สึกผิดว่า "ขอพักก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวจะกลับมาคิดต่ออีก 10 นาที" อย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นวิธีที่อ่อนโยนกับตัวเอง แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันว่าห้ามคิด ยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุค่ะ สมองคนเราพอห้ามปุ๊บ คิดอีกเลย แต่ว่าบอกกับตัวเองว่า "ไม่เป็นไรหยุดพักก่อน เดี๋ยวกลับมาคิดใหม่" คือแบบว่า เล่นแร่แปรธาตุกับสมองนิดหนึ่งค่ะ สมองเขาก็จะเข้าใจ แล้วก็ อา ไม่เป็นไร เราก็จะรู้สึกผิดน้อยลง แบบเนี้ย โอเคไหมอะคะ?
อือ อา อืม อืม ๆ อือ <chuckles> อือ ค่ะ เออ อ๋อ เออ เออ เออ เออ ค่ะ เออ อุ๊ย ได้เลยค่ะ โอเคเลยค่ะ เดี๋ยวเราคงจะต้องแบบเหมือนกับบอกสมองก่อนว่าพักแป๊บ อะไรอย่างเงี้ย เออ อาจจะแบบดีขึ้น ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก มาก เลยนะคะ ที่มาแบบเหมือนกับรับฟังปัญหาของเราเนาะ แล้วแถมยังให้คำแนะนำที่ดี มีประโยชน์อีกด้วย เราก็หวังว่าตัวเองนะคะ จะแบบเหมือนกับจัดการชีวิตของเราให้สมดุลได้ แล้วก็แบ่งเวลาไปพักผ่อน ชาร์จพลังงานให้กับตัว เอง ได้อย่างจริง ๆ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็สวัสดีค่ะ
ใช่ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณค่ะ ให้หาเวลาพักผ่อน แบบว่าเติมพลังให้ตัวเองก่อนทำงานนะคะ วันนี้ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ